É. Não, esse eu acho legal esse grupo, mas tem muito americano e tem gente que es é engraçado, né? Os americanos se recusam a aprender italiano, assim, que eu acho muito não é que eles se eu não sei se eles têm muita dificuldade e mas não justifica, porque, assim, tem, por exemplo, uma britânica e uma holandesa, elas estão falando italiano, aprendendo, fazendo aula. A holandesa fala italiano, a britânica tá fazendo aula, tem alguma dificuldade, mas ela já entende e já escreve, sabe? Tá se esforçando. Os americanos que, aí, são as pessoas com quem eu mais saio, nossa, tem uma que está 5 anos, outra que tá 3 anos. Não fala absolutamente nada, assim. Eh, e é uma coisa muito estranha. Eu eu não gosto muito dessa recusa a a s a se adaptar ao lugar que você tá. Eu acho que se você se mudou pra Itália, ou para o Japão, ou sei lá onde for, você tenta aprender a língua, tá? Ou tentar né?
<laughs> Aham. Aham. Aham. Você que tem que se adaptar. Não o aham, com certeza. Da mesma forma que se fossem vocês e indo pra os Estados Unidos, por exemplo, eles iam querer que vocês falassem inglês, não iam querer ter que se virar pra aprender uma nova língua. Então isso é super comum. E aí, nesse caso do dos americanos específico
Eu não eu não Exato. É.
isso é muito cultural deles, né? Então meio que se você também não não ligar pra esse tipo de coisa, você pode até forçar, assim, um pouco. Ou se você ligar, né, falar, tipo, quando eles falarem, ou com você em inglês, responde em italiano. Porque, aí, vai <laughs> "Ó, se você não gosta também de conversar comigo em italiano, <laughs> aí, o problema é seu, mas"
Uhum. <laughs> <laughs> É. Não, acho que tem que fazer isso. Eu eu porque eu acho que fica uma coisa muito fora, aí também uma já começou a falar: "Ah, eu acho que o pes o pessoal da Itália, daqui eles são muito estranhos. Eles são muito isso, muito aquilo. Por que que as pessoas não falam inglês?". Eu sempre dou uma patada. Eu falo: "Ué, você que tem que falar italiano, ninguém tem obrigação de falar inglês aqui. Aqui é o país deles, cara. A gente a gente que tem que falar".
Você que tem que falar italiano. Com certeza. Não, nessa questão você está super certa, assim. E é muito o que eu falei: realmente, pra você se sentir pertencente, primeiro você tem que saber o que você quer, né? E aí, você já fez amizade com o grupo, então vale também forçar um pouquinho, fazer amizade com pessoa italiana, mesmo que não tenha esse feedback tão positivo. Entender que é um processo de longo prazo, que vai ser de pouco em pouco. E tentar, né, mesmo consumir tudo que for de cultura deles, televisão, eh, comida, tudo. E aí, aos aos poucos, você vai se sentindo, assim, mais pertencente, se adaptando cada vez mais ao local onde você vive.
É. Uhum. Uhum. É. Uhum. É, com certeza. Olha, gostei muito desse papo. Muito obrigada. Eu vou seguir essas dicas, assim, porque a ideia realmente é pertencer. Eu escolhi vir aqui, né? Obrigada.
Exatamente, na mesma forma que você falou dos americanos. <laughs> Foi um prazer falar contigo, até mais.
<laughs> Até mais.